بُصّي، أنا عايزة أتكلِّم معاكِ كده في في حاجة بجد شاغلة بالي ومش عارفة آخُد فيها قرار خالص، ويعني كنت محتاجة فيها الصراحة نصيحتِك يعني جدًا. هي الموضوع كُلّه ليه علاقة بإن أنا بجد نِفسي أبتدي أفتح مشروع ليّا و ويكون ليّا الbusiness الخاص بيّا، وإنّي يعني زَي ما تقولي كده، آآ أنا أن أنا صاحبة المال، وأنا اللي أعرف أديره وكلّ حاجة تكون تحت إدارتي، لإن أنا بجد زهقت إن أنا أشتغل عند حد، ونِفسي إن أنا آخُد خطوة زَي دي من من زمان، بس دايمًا باكون متردّدة وخايفة، وحاسّة إن أنا مش هاعرف أعملها إزاي، أو إن أنا م باكون متوتّرة، ودايمًا بييجي لي هاجِس كده، إن أنا هافشل وبتاع، بس أنا مش عارفة عمومًا أو إزاي أوقّف التوتُّر اللي عندي ده. ومش عارفة برضه أبدأ إزاي مشروعي، أو ح أو إزاي، فقُلت أكلِّمِك الصراحة، عشان لو عندِك أي نصايح تقدري تفيديني بيها، يعني يا ريت.
شوفي، هو كُون إن أنتِ أساسًا تفكّري إنِّك تطلّعي في دائرة التفكير بتاعتِك، إن أنتِ تبقي صاحبة مشروع وكده، فده دليل إن أنتِ شخصية مُستقلّة بقى، وتقدري إن أنتِ تديري أي حاجة عايزة تعمليها، وكمان عايزة تطوّري من نَفسِك بقى وتبقي ماسكة الحاجة بنَفسِك و وأنتِ اللي تتحكّمي إيه اللي يت يتعمل وإيه اللي ما يتعملش وإيه اللي يتلغي وإيه اللي يبقى، فدي كُلّها حاجات كويسة جدًا، ويعني دليل على إن أنتِ شخصيتِك قوية وبتحبي إن أنتِ يعني تكوني مُعتمِدة على نَفسِك في شُغلِك وفي قراراتِك يعني. آآ فعشان كده بس ب إيه اللي يخلّيكِ بالرغم من كلّ ده، إن أنتِ تتردّدي مثلًا في قرارِك، أو إن أنتِ تبتدي، يعني إيه إيه العوامل اللي مخلّياكِ متردّدة؟
اهم، اهم.